Halo, selamat malam di sini.
Hai, selamat pagi di sini.
Oke, iya iya iya, gimana nih kabarnya nih Kak, hari ini?
<chuckles> Gimana? Baik, alhamdulillah, iya, disana gimana? <laughs>
Oke, mantap mantap mantap, ya heeh. Oke, kabarku juga baik nih gitu ya, apalagi kan lagi masih weekend nih, masih malam minggu kalau disini heeh, gitu. Jadi memang masih malam minggu nah, bener banget gitu ya heeh, boda apalagi kalau kita punya tradisi-tradisi keluarga gitu ya, mungkin dari kecil sering kita, eee, laksanakan gitu t akhirnya menjadi sesuatu yang kita rindukan, kayak gitu. Heeh, kalau Kakak, ada nggak tradisi keluarga yang paling Kakak di rindukan nih, apalagi lagi ngerantau ya, Kak, ya?
Ah hah. Wah, masih malam minggu, berarti acara keluarga dong? <laughs> Ah hah. Iya, betul, betul heeh, betul, mhm, iya artinya Hmm, iya, betul. <laughs> Ah hah, ah hah. Iya, aduh, apa ya, nonton bareng.